Hm, ja, also, Heftiges, kann ich mich jetzt leider nicht erinnern. Wahrscheinlich ist es auch mit vielen anderen Faktoren dann verbunden. Also, nicht nur das Missverständnis, dass es auf jeden Fall irgendwo 'n Zahnrad im Ganzen ist, womit man das Ganze angetrieben hat. Aber mit meiner Freundin kommt's schon vor, dass dann teilweise also, kleinere Streitigkeiten kamen jetzt nicht im großen großen Kram, weil einfach Sachen missverstanden wurden oder weil ich halt nicht wirklich, l leider, zum Beispiel in dem Sinne, nicht das Aktiv zugehört habe und dadurch fühlt sich die Person, wie ich eben ja vorhin gesagt habe, schon die emotionale Ebene manchmal jetzt: „Ah, okay, warum erzähle ich das überhaupt, wenn die Person eh nicht zuhört?“ Und ja n nicht wahrgenommen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Das ist ja der Klassiker in Beziehungen, dass einer dem anderen vorwirft: „Du hörst mir nie zu, du hast mir noch nie zugehört.“ Das, äh, kennt man ja so aus Geschichten und häufig auch aus dem eigenen Alltag. Was machst du denn dann m mit deiner Freundin, wenn's mal wieder zu so 'nem Missverständnis gekommen ist? Nehmt ihr euch dann erst mal aus der Situation raus oder, äh, setzt ihr euch gleich hin und klärt das Ganze?
<giggles>